Kak, akhir pekan tuh kan kadang datang sebagai jeda kecil, jeda kecil yang kita tunggu-tunggu ya. Nah wa misalkan waktu untuk tarik nafas menenangkan kepala atau sekedar menikmati hal-hal sederhana gitu, nah aku pengen tahu nih biasanya apa sih hal pertama yang kamu lakuin saat mulai akhir pekan?
Eee, yang pertama aku lakukan itu adalah olahraga.
Mmm, oke olahraga, jadi, mmm, oh kalau boleh tahu kamu ini, eee, kerja kerja, eee, kantorankah atau gimana?
Aku kerja di pabrik, tapi Senin sampai Jumat. Sabtu, Minggu aku libur.
Oke. Oh s oh ya ya, jadi biasanya yang kamu lakukan pertama itu adalah ola olahraga gitu, kenapa sih olahraga?
Karena, eee, apa namanya, mendapatkan oksigen gitu ya maksudnya pagi-pagi ya, masih segar udaranya. Terus kemudian yang kedua eee, apa namanya, kalau Senin ampe Jumat aku juga olahraga sih, sama lari, cuman bedanya kalau Senin ampe Jumat kan aku larinya di sekitar kosan, kalau, Sabtu, Minggu aku larinya di komplek peru rumahku.
Mmm, iya iya. Mmm, oke. Oh, tapi ini olahraganya itu hanya sekedar, eee, lari, jalan santai atau bagaimana?
Eee, ada 3 kesukaan olahragaku kalau lagi akhir pekan, jadi habis lari, biasanya aku main basket
Mmm, apa aja tuh?
habis main basket, aku naik sepeda.
Oh oke. Oh iya iya main basket nih sama teman-teman kantor juga gitu?
Nggak, sendiri aja, di lapangan basket.
Oh main sendiri? Oh, oke oke, menarik menarik, eee, berarti ini kamu lebih suka akhir pekan yang penuh aktivitas gitu ya?
Betul.
Oh, oke oke, mmm, tapi apakah dengan kamu melakukan olahraga seperti itu ya, itu kan bisa dibilang, eee, a agak cukup berat ya Kak. Nah, mmm, apakah itu efektif untuk me-recharge energi kamu?
Eee, kalau aku sih pertama gini, ke kenapa olahraganya banyak ya kalau di akhir pekan, itu kan karena kita nggak bisa ngelakuin, eee, banyak olahraga di kalau hari kerja karena terbatas waktu kan. Nah jadi kalau habis olahraga gitu tuh kan bawaannya kan, eee, lapar ya, sama ngantuk kan. Nah habis itu kita bisa istirahat tuh, karena tadi, misalnya habis olahraga, udah selesai olahraga kan biasanya rutinitas aku mandi pagi tuh, habis mandi kan lapar, makan dulu kan, nah nanti biasanya jam 10.00, jam 11.00 tuh kita udah ngantuk. <chuckles> Habis itu kita tidur siang.
Mmm, iya. Mmm, mhm. Oh iya, mhm. Oh, oke oke. Tapi kalau untuk, eee, istirahat sendiri tuh, kamu ada tempat favorit nggak sih untuk istirahat di akhir pekan?
Tempat favorit sih biasanya di di rumah ya. Karena ya itu tadi, kenapa aku suka banget tidur di rumah aku tuh karena kasurnya empuk.
Mmm, iya. Oke, iya sih betul. <chuckles> Tidak ada sepe tidak ada kasur yang seempuk kasur di rumah ya.
Beda sama kasur kosan. Iya karena lebih nyaman aja kan, kan kalau di kosan kan sempit ya, cuman, 1 tempat tidur, terus ruangnya terbatas, kalau di rumah kan lumayan ya, gede ya, maksudnya bisa, m tadi ya bisa masak, kemudian bisa main sama anjing aku juga, jadi kayak, banyak hal yang bisa dikerjain sih.
Oh oke oke, eee, tapi kalau misalkan di akhir pekan ini, berarti kamu sama sekali, mmm, apa ya, sama sekali tidak ada pekerjaan ya yang dibawa di akhir pekan gitu ya?
Enggak, biasanya jarang sih, jarang banget.
Oh. Oh jarang, jarang tapi berarti pernah ada gitu? Bawa, eee, ada pekerjaan yang diharuskan oh, oke.
Pernah pernah. Kalau lagi audit tuh biasanya aku bawa kerjaan ke rumah. Karena ya itu tadi kan, audit di tempat aku itu bisa, eee, 3 sampai 6 bulan. Nah itu kan banyak permintaan data, jadi dikasih waktu biasanya cuman 2 hari ya, mau gak mau. Kadang-kadang aku bawa.
Mmm. Oh, oke. Nah, kalau saat-saat seperti itu tuh, bagaimana cara kamu menyeimbangkan, mmm, pekerjaan dan, eee, istirahat di akhir pekan kamu?
Biasanya sih, eee, tadi ya habis olahraga itu kan aku biasanya makan terus tidur kan tidur siang sebentar gitu kan. Nah nanti biasanya kalau aku lagi nggak jalan-jalan, kan biasanya kan aku Sabtu tuh suka nonton kan sore atau malam, atau misalnya aku juga sering juga pergi ke kafe-kafe yang ada di hotel-hotel Jakarta gitu, ya kan, tapi itu kan acaranya kan biasanya kalau kafe-kafe hotel Jakarta itu baru mulai ada musik itu musik, eee, live music itu tuh baru ada di jam 22.00 malam ke atas kan. Nah itu masih sempat tuh biasanya kerja sejam atau dua jam.
Mmm, iya. Mmm, oke. Mhm. Mmm, oke. Oh, iya iya. Berarti benar-benar, eee, dicari waktunya yang tepat gitu ya, biar, eee, bisa seimbang oke. Nah menarik nih tadi kan kamu bilang menyempatkan diri untuk nonton di hari Sabtu, nah itu apakah termasuk salah satu kegiatan untuk recharge di akhir pekan?
Iya. Iya karena menurut aku, eee, bagi aku ya karena aku suka nonton, nonton film di bioskop ya, aku menurut aku itu bagian yang menurut aku recharge yaitu tadi ketika aku bisa nggak mikirin apa-apa, nonton film yang aku suka di mal, itu aja sih.
Mmm, oke. Nontonnya tuh, eee, memang harus di bioskop gitu ya, Kak? Atau mu mungkin bisa di, apa namanya, tempat lain juga yang penting nonton gitu?
Enggak, kalau aku harus nonton di bioskop, karena menurut aku kayak, eee, apa ya nggak tahu karena memang dulu dari dulu aku memang suka nonton ya mau mau sendiri atau mau sama pacar atau sama pasangan tuh, senang aja nonton di bioskop usi karena kita kayak ngerasa datang ke tempat ramai, ya kan, wa misalnya kan karena aku biasanya nonton sendiri ya. Itu datang ke tempat ramai terus kemudian kayak nonton film yang kita suka, ya kan, ya senang aja kayak kayak kita tuh nggak tahu ya, kamu pernah pernah itu nggak sih kayak misalnya kalau nonton tuh kayak kita nemuin sesuatu yang baru aja kayak misalnya, "Oh nya ternyata negara ini tuh kayak gini ya. Oh ternyata, eee, cerita ini tuh ada ya," misalnya kayak teknologi apa gitu, "Oh," misalnya "planet ini tuh ada ini ya," jadi kadang-kadang kayak menambah ilmu pengetahuan secara tidak langsung ya.
Oke. Heeh. Oh, iya iya. Heeh. Mmm, iya. Oh, iya iya. <laughs> Iya iya betul sih. Iya betul betul dan vibes-nya pasti beda ya antara menonton di rumah gitu sama menonton bioskop ya.
Iya.
Heeh, apalagi bareng, bareng pasangan tuh. <chuckles>
<chuckles> Nggak sih aku lebih suka nonton sendiri sih kalau bareng pasangan itu, apa ya filmnya nggak nggak pas gitu kayak misalnya aku kan suka nonton filmnya film action gitu kan, atau film tentang yang lucu-lucu biasanya kan atau pokoknya kebanyakan sih action sih. Nah kalau pasangan aku sukanya ini film-film horor.
Oke. Oh, iya. Heeh. Oke. Mhm. Mmm, oke oke beda genre ya. <chuckles>
Nah, makannya aku bilang Iya film horor kan bukan kalau k ya ibaratnya gini kalau misalnya aku ngekos balik ke kosan gitu kan jadi kayak, kita kan parnoan ya kalau nonton film horor.
Oh iya iya. <chuckles>
Nah itu, dia benar-benar suka yang film horor tapi sukanya film horor Indonesia yang ini, yang memang ada sejarahnya bukan yang kayak dikarang-karang kan banyak ya film Indonesia horor yang emang cuman, apa namanya, seram aja tapi enggak ada latar belakangnya ceritanya kenapa itu diangkat gitu.
Mmm. Mmm, oke oke. Iya, betul. Mmm, tapi, Kak, setelah kamu melakukan, eee, aktivitas tadi ya olahraga kemudian kamu menonton atau kamu melakukan, mmm, istirahat gitu sejenak. Nah itu apakah, mmm, efektif gitu untuk mengembalikan energi kamu di akhir pekan untuk, eee, menuju ke hari Senin lagi kan be untuk bekerja?
Itu aku kuru kurang suka sih. Iya, kalau aku sih itu efektif karena bagi aku kayak gini, tujuannya tadi olahraga banyak itu adalah tadi membuat kita itu tidur lebih cepat ya, jadi karena kita capek kan paginya. Itu kamu jam 21.00 jam 22.00 tuh dah tidur, terus kemudian kalau kayak, eee, tadi nonton film tuh memang hanya memuaskan mata karena biasanya kan yang dibaca kan peraturan lah, yang dibaca angka lah gitu kan. Nah kalau dengan nonton itu kan kamu melihat yang lain, ya kan.
Mmm iya iya. Mmm. Mmm, oke. Oh, iya iya. Iya betul betul juga.
Terus kemudian kalau ya tadi, kalau misalnya di rumah itu, ya itu, senangnya juga kayak kalau di rumah tadi bisa tidur, terus kemudian kayak kita bisa masak gitu kan yang, kalau kita di kosan masak itu mungkin, cuman kayak waktunya nggak ada gitu, tapi kayak misalnya di rumah tuh kita bisa bereksperimen misalnya, "Oh hari ini bikin makasa masak apa?" Misalnya masak steak, "Oh hari ini pingin masak spageti." Nah hal-hal yang rumit yang kita nggak bisa bikin di kosan, bisa kita bikin di rumah gitu loh.
Mmm. Oh iya. <chuckles> <chuckles> Iya iya karena bahan-bahannya juga kali ya, eee, kalau di rumah ada gitu ya.
Iya, sama waktunya kan gak dikejar-kejar kan, kalau akhir pekan kan.
Oh, iya iya. Tapi, eee, kalau kamu sendiri, mmm, saat di akhir pekan ini lebih memilih untuk mematikan notifikasi gadget atau bagaimana?
Iya, aku kalau Sabtu Minggu itu aku paling jarang pegang handphone.
Mmm oke. Itu apa salah satu, eee, iya apa salah satu cara gitu tujuan untuk, mmm, agar ya benar-benar agar benar-benar tidak ada distraksi gitu?
Karena menurut aku kayak Apa? Enggak sih cuman kayak bosan aja. Senin sampai Jumat udah pegang handphone tuh, kayak Sabtu minggu itu pengen bebas dari handphone.
Oke. <chuckles> Iya sih.
Jadi pasti handphone aku taruh di kayak apa, t eee, tempat wadah plastik gitu, ya kan, jadi kalau misalnya mau di-charger charger, tapi ya gitu nggak nggak aku matiin, aku tetap nyalain gitu ya cuman aku nggak pernah tengok itu handphone. Jadi ya lebih ke arah kayak tadi mau ngapain kita hari ini, mau jalan-jalan kah atau mau olahraga kah? Jadi kayak ngelihat itu cuman kayak ya paling dalam satu harian itu sekali atau dua kali cuman lihat, "Oh ada pesan penting atau enggak," udah gitu sih.
Mmm, iya iya. Mmm. Mmm iya iya. Oke, tapi kayak, mmm, apa, notifikasi-notifikasi dari aplikasi yang tidak perlu berarti kamu nonaktifkan gitu ya?
Iya kayak misalnya kayak, eee, belanja tuh Shopee, Tokopedia, ya kan, terus kek Instagram itu juga masih aku off-in karena aku bilang kayak, "Ih nggak bosan apa ya tiap hari gini bunyi dan ngeliat gini-gini doang?" Aku sih bosan ya, kalau aku ya.
Heeh. Mmm oke. <chuckles> Iya sih, <chuckles> iya iya. Wah, oke oke. Eee, tapi pernah nggak sih kamu ngerasain kayak lelah banget atau gitu rasanya di akhir pekan setelah Senin sampai Jumat ini, atau di hari Jumatnya mungkin yang terlalu banyak pekerjaan. Nah, itu biasanya kalau sudah merasakan lelah yang terlalu sangat gitu ya, yang sangat kelelahan banget, itu, eee, bagaimana, eee, rutinis rutinitas kamu untuk recharge di akhir pekan itu? Apa tetap sama?
Mmm. Nah biasanya kalau aku kerjanya banyak ya Senin sampai Jumat itu aku lebih pilih di rumah sih. Aku nggak keluar ke mana-mana, enggak kelayaban ke mana-mana, jadi aku lebih pilih recharge aku tuh tidur, kalau memang aku capek banget ya. Tapi tetap nggak bisa bangun siang juga tetap harus olahraga pagi cuman, minimum itu aku, eee, kalau capek banget itu biasanya aku nggak, tadi ya nggak ke mal, nggak ke mana ke kafe gitu enggak. Jadi lebih pilih rumah seharian nih udah hibernasi aja diri rumah.
Mmm. Oke. Iya iya be Mmm, oke. <chuckles> Iya iya hibernasi, tapi tetap, olahraga tetap ya? Ngerti- ngerti, oke oke tapi mungkin, mmm, olahraganya yang ringan-ringan aja apa tetap sama gitu?
Olahraga tetap. Olahraganya biasanya kalau lagi capek ya cuma yang ringan-ringan aja, paling cuma lari aja, paling 3 kilo udah cukup. Nggak yang tadi, kan kalau kalau lagi enggak capek itu tadi olahraganya, ya bisa 3, abis abis itu main basket, abis itu sepeda, tapi kalau lagi capek nggak, biasa lari aja 3 kilo udah.
Mmm, oke. Mmm, oke, tapi ada sih, eee, ap eee, apa ada gitu, hal kecil yang bisa langsung bikin mood kamu naik?
Makan.
Oke, ya simpel banget sih ya. Mmm <smacks lips> betul betul. <chuckles> Ya makannya, makan es krim ya?
Makan es krim. Makan es krim. Iya spesifik makan es krim. <chuckles>
Oke, es krimnya rasa apa tuh? Apa, es krim apa aja?
Eee, aku sebetulnya suka itu es krim durian gitu ya, tapi kadang-kadang nggak juga sih. A aku suka campur, aku sebenarnya suka cokelat sih, tapi, ya itu te beli yang Neopolitan itu, yang ada 3 rasa, ada stroberi, ada vanila, sama coklat.
Mmm. Mmm, oke oke, simpel ya tapi bisa langsung balikin mood gitu ya. Oke. Mmm, dan menurut kamu nih seberapa penting sih me time buat kamu di akhir pekan itu?
Iya. Oh, menurut aku tuh penting banget ya. Kenapa? Gini, aku tipikal orang yang hampir setiap hari itu kan bertemu dengan orang ya, dan ngajarin orang. Nah, makanya kayak punya waktu me time di akhir pekan tuh kayaknya bahagia banget. <chuckles> Jadi benar-benar kayak nggak nggak perlu banyak orang, cukup aku sendiri aja, itu aku udah senang gitu kayak aku bisa ngapain aja, kayak misalkan kesukaan aku kayak misalkan, baca buku gitu ya, tuh baca novel gitu kan. Terus sambil nonton TV gitu kalau aku lagi nggak kemana-mana ya, tadi aku bilang hibernasi di rumah tuh cuma gitu aja. Jadi pagi udah mesti bisa buat sarapan, misalnya bikin pancake yang kalau Senin sampai Jumat kita nggak bikin. Ya kan. Di situ kita bisa mandi pagi tuh, biasanya kan, mandi kan, kalau aku gak pernah sih kalau akhir pekan itu mandi sore gitu, gak pernah. Pagi-pagi pasti udah mandi. Karena kan habis olahraga keringetan, gak mungkin. Terus kemudian itu habis olahraga ya sebenarnya itu, leyeh-leyeh lihat, apa, TV iya kan, kalau lagi nggak ngantuk ya tadi baca buku. Nah terus habis itu, itu bisa dengerin musik kan, bisa pasang speaker gede-gede.
Mhm. Mmm, iya iya. <chuckles> Mhm. Mmm, oke. Mmm, iya iya. Oh, pati selalu pagi. Iya iya betul sih. <chuckles> Heeh. Oh, oke oke. Wow, oh.
Ya lumayan sering membantu kalau sendirian me time aku tuh kayak gitu, kalau lagi enggak keluyuran ya. Kalau keluyuran me time aku ya tadi cuma nonton aja ke bioskop.
Iya iya. <chuckles> Iya iya menarik ya, seru juga ya akhir pekan kamu tuh. <chuckles>
<chuckles> Iya, habis sih, eee, apa ya, tempatnya kan ya kalau di Jakarta, eee, da atau daerah daerah kota kota besar kan adanya ya cuman itu ya. Tapi kalau aku di Cilegon, pulang itu lumayan masih bisa ke pantai karena dekat pantai.
Oke. Mmm iya. Mmm, oke oke. Ke pantai juga termasuk, eee, apa ya, buat healing gitu ya.
Betul, karena cuman buat kayak ngeliatin pemandangan aja yang bosan, yang tadi kita lihat cuma ya itu kotak aja kan, kantor kan, cuman dinding dinding dinding, terus kita ngelihat pemandangan luas gitu.
<chuckles> Oke ya betul sih. Tapi ada ritual khusus nggak sih Kak buat nutup akhir pekan kamu itu?
Eee, biasanya sih enggak sih, aku cuma ibadah aja kalau hari Minggu aku ke gereja, terus habis itu udah, makan bareng sama keluarga aja kalau hari Minggu.
Hmm, iya iya. Mmm, ngumpul sama keluarga gitu ya.
Mmm, jadi misalnya mau makan di mana, di resto mana, ya biasa gitu aja sih.
Wow, seru juga ya kalau akhir pekan tuh bisa ngumpul sama keluarga ya.
Iya soalnya jarang. <chuckles>
Iya iya. Oke deh Kak. Makasih banget ya Kak, makasih banyak udah bagi-bagi cerita nih, cara recharge ya, cara kamu recharge untuk memanfaatkan akhir pekan. <chuckles> Oke.
Iya, makasih ya Mbak.
Iya, semoga lain waktu bisa berjumpa lagi ya, Kak. <chuckles>
Iya.
Oke, sampai jumpa Kak.
Sampai jumpa Mbak.